Ähm, ne, also a a <chuckles> muss ich sagen, habe ich mich nicht getraut zu fragen, weiß du, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass die Frage vielleicht dumm kommt, so. Hätt hätt hätt ich hätt ich machen können. Ich wir waren auch ganz ganz cool, sage ich mal, aber, äh, das das habe ich mich nicht getraut.
<laughs> Mhm. Okay. Ja, k Interessant. Ja, spannend. Und jetzt? Wie wie wie ist das jetzt so? W also bist du noch in Kontakt mit den Leuten, wirklich aktiv dann über die Onlineportale, oder wie kann ich mir das vorstellen?
J Ähm ja, es kommt grad s gan kommt, g äh, ganz drauf an. Also
Okay.
aktiv, i ich würde sagen, diese diese Onlinefreundschaften und so, was sie für mich sind, ähm, ist dies und das ist bei mir dann halt stark über Instagram ausgeprägt. So man hat sich bei Instagram und klar, manche sind aktiver, manche sind weniger aktiver, aber so drum und drum, jeder postet mal irgendwie mal irgendwas, zumindest einmal im Jahr und oder vielleicht zumin zumindest, wenn die Leute im Urlaub sind. Da kommt immer 'ne Story, zumindest so. Alltag eher weniger, das sind dann eher die so 'n bisschen aktiver sind. Aber sobald jemand im Urlaub ist, der teilt das irgendwie immer so mit so. Und
Mhm. Ja, klar. Mhm. Ja, natürlich. <giggles> Ist irgendwie so 'ne Grundregel auf Instagram, ja. Ich verstehe. Okay. Praktisch, ja.
Ja, genau, ist ist halt echt so. Und, ähm, da darüber bekommt man das halt mit.
Mhm.
Ähm, und genau, zum einen bekommst du es mit und zum anderen, und das finde ich halt so an dieser Onlinefreundschaft auch, ähm, super interessant ist, man könnte es ja auch mitbekommen dann, wenn man jemand anderes kennt, der den mit den enger dann kennt und der erzählt das einem. So könnte man genau, so könnte man das auch, aber durch diese Onlinepräs oder Onlinefreundschaft, also sag mal, durch Social Media, so Instagram, sehe ich das ja und könnte rein theoretisch entweder mit so 'nem mit mit 'm Emoji drauf reagieren oder ihm halt irgendwie schreiben so: „Oh, cool, bist grad, weiß ich, in Thailand. Äh, ich war da auch. Geh mal da und dahin.“
Mhm. Ah, spannend, okay. Über so Ecken. Mhm. Mhm. Ja. Okay. Ja, okay. Aber ma machst du also nutzt du das dann wirklich auch, also oft? Also, gerade wenn du so Sachen siehst im Urlaub, dass du da wirklich auf die Leute antwortest? Oder ist es dann so: Du antwortest mal vielleicht bei jemandem, der der so so mit dem du eigentlich ganz gut warst in der in der Schulzeit, aber so nicht bei jedem. Wie kann ich mir das vorstellen?

Ne, ähm, also das sind das sind das sind wirklich ich hatte neben meinen, sage ich mal, engsten Freunden oder genau, ne, sage ich also es waren halt so, sage ich mal, neben meinen Jungs so in der in der Schule
Ah, okay, gut. Mhm. Mhm. Ja.
waren das andere einfach so, ähm, Schulkameraden, ähm mit dem mit ich war da niemand mit dem eng. Also, war mit niemandem eng, aber, ähm, es ist trotzdem halt, ähm, äh, äh, genau, mit den einen oder anderen hat man sich dann doch mal ganz gut verstanden. Ja, genau, so 'ne Bekanntschaft, die man die man gern auch hält, so, ähm, die man geschätzt hat damals und, äh, wo man halt nix so gegen hat, dass man
Ja, verstehe. Ja, so 'ne Bekanntschaft, ne? Ja, genau. Man, hm Mhm.
ja, genau, sich so alle 1, 2 Jahre mal so kurz austauscht.
Mhm. Aber würdest du sagen, das sind so wirklich dann so freundschaftliche Beziehungen auch, was du mit denen pflegst? Oder glaubst du, das sind eher so so wie so Floskeln mäßig so, okay, man man man schreibt ihm jetzt einfach mal so, wenn diese Gemeinsamkeit da ist, aber man hat so sonst ja gar keinen Kontakt. Glaubst du, es ist dann so wirklich so so 'ne Beziehung zu pflegen, oder ist das einfach so 'n so 'n wie so 'n Side Effect einfach, den du so zwischendurch einfach mal bringst?
Ja, ich glaube, eher Letzteres. Also ich glaube also ich ich ich kann's ich kann's nicht unter unter Freundschaften kategorisieren, weil also, jetzt grad, wo du's gesagt hast, hab ich halt scharf drüber nachgedacht. Und wenn das halt
Ja, okay. Mhm. <giggles> Ja.